Assolutamente. Guarda, tu devi far finta di essere in sede ogni giorno. Quindi nella tua pianificazione tu sai che s come devo dire metti un timer, ehm, un un allarme e dire: "Okay, mi sono impostata quella mezz'ora di pausa." S suona il timer, è come se tu dovessi timbrare un cartellino e tornare al lavoro. Il telefono lo rimetti alla giusta distanza, in modo tale da dire: "Okay, io il mio lavoro in questo modo pianificato, in questo modo mi porta a terminarlo a quest'ora." Quindi non deve succedere che ci facciamo, no, trascinare, e dev'essere il telefono a gestire noi, ma dobbiamo essere noi a gestire il telefono. Perché come dicevi tu è un vortice: ti trascina dentro, l'algoritmo ti <chuckles> sa quello che vuoi, ti ascolta, sai i tuoi desideri, sa cosa vuoi, sai co sa cosa stai cercando e tu trovi uni uni un argomento più interessante dell'altro, rimani incollato là e il tempo passa non te ne accorgi. È è norma è gius è così è così per tutti.
Mhmm, okay. Mh. Okay. Mh. Giusto, giusto. <chuckles> Ti sente, ascolta esatto. <chuckles> Sì, sì, sì, sì, s Mh. Certo, certo. E purtroppo è veri il fattore, insomma, sai ve è vero dell'algoritmo che magari passi da una <smacks lips> da un ehm, da una cosa a un'altra e poi re sembrano sempre tutte così interessanti e ci perdi veramente un'eternità appress e poi magari in realtà non non ti resta niente in mano, ecco, è tutto tutto questo.
Eh, sì. Sì. Eh, dev'esse No, infatti, dev'essere tu a gestire lui. Oramai è come u u u come devo dire, un animale feroce che devi tenere a bada ecco. Sì, nella gabbia e, eh-eh e e e usare anche la frusta in alcuni casi. <chuckles>
Mh. Sì, a bada. Vero, vero. Vero, ogni tanto, ogni tanto. Va bene guarda, io ti ringrazio tantissimo per i consigli che mi hai dato e sicuramente li metterò, uhm, in consi li prenderò in considerazione proprio per il futuro, per cercare anche di essere un attimino, uhm, più, ehm, concentrata nel nel mio lavoro. Quindi veramente grazie mille per il tempo che hai speso ad ascoltarmi.
Ma figurati è un piacere, ehm, per qu per quello che posso fare insomma e quando vuoi sono qua sempre pronto ad ascoltarti e darti qualche consiglio. Con piacere, di nulla.
Grazie. <chuckles>